ええっと、ちょっと聞いていただきたいんですけど、今ちょっとアイデアが全く浮かばなくて、ちょっと止まっていることが、ありまして、実は、あの、小説を書いてて、その、ラストに悩んでるんですけども、ちょっと愚痴聞いてもらっていいですか？
え。 うん。 あ。 ん、もちろんです。小説をお書きなんですね。うん。
そうなんです。もうなんか小説っていう大層なものじゃなくて、あの、ま、いわゆるライトノベルラノベですね。
ええ。 うーん、あ、そうなんですね。これはご趣味ですか？それともお仕事ですか？
はい。 あ、趣味なんです。だけど、まあ、あのう、ね、もしあの1冊書き上げられたら、あの趣味じゃなくてこう、ね、お仕事にする芽も出るかなみたいなそういう邪な気持ちはあるんですけれども。
あ、そうですかうん。 うん。 うん。 あ、ああ、そうなんですね。うーん、あの、ラストが困ってらっしゃるうん、うーん。これはどれぐらいの時間を費やして、今、うん、こう、ようやくラストに辿り着いていらっしゃるんでしょうか？
はい。 ただ、締め切りとかもなくてはい。 あ、それって、ええっと、ですね、もう2年前から書き始めましたので、ええっと、文字数的には12万字を超えてるんですよ。もう、いっさつどころか2冊ぐらいになるぐらいの分量には書いてるんですけれども。
あ、そう。 あ。 ああ、すごい大作ですよね。わあ、よくもそんな、うん
はい。 いや、大作じゃないんですよ。何ですか、あの、えっと、私、ララノベを読むのが好きで、で、Kindle の Unlimited っていうあの、読み放題のサービスが Amazon であるじゃないですか。で、それであの、割と、結構なラノベが読み放題になってるので、あ、面白いじゃんこの世界、みたいな感じで初めは読んでたんですけれども。
いや。うん。 ええええ。 あ、ありますね。うん。はい。 ええ。 ああ、そうだったんですね。でも、ね、こう読むのがお好きでもね、書くってどうですか？うーん。
はい。 誰でもこう はい。 いや、でもなんかラノベってこうとっつきがいいんですよ。こう敷居が低いっていうか。あの、なので、「あ、このぐらいなら自分でも書けるんじゃない？」って割と誰でも思うんだと思います。
うん。うん。 あ、いや、でもそこでね、アクション起こされて、でもこう、このうち、うん、これだけのボリュームをね、着手されて書かれていても、ね、大体こう終盤戦すごいですね。
そうですね、もう、まさかじゅうまんじ超えるほど書けるとは、私は思わなかったんですけど。えっと、ただ勢いがあったのがいちねんめの半年ぐらいで、こうなんか、私一応プラプロットはが一応最初固めたつもりだったんですけど、なぬなんとなくこう、「もういいや、書きながら考えよう」みたいな感じで、こう考えて、あの、すみ隅々までこう計画詰めるのがもともと苦手なんですよね。あのはい、旅行とかでも、あの、たあの、隅から隅までこう、ププランを立てちゃう人と、行き当たりばったりで旅行する人っているじゃないですか。
ねえ。と、うん。うん。 ええええ。 うん。 うん。 ああ、そうです。 うん。 うん。 うん。 うん。あ、うん、分かれますよね、うんうん、はい。
ね、で、私は行き当たりばったりで旅行する方なので。あの
ああ、そうですか。うんうん。
それがそういう癖が多分あのライティングララノベ書いてる時にも出ちゃったみたいで。
あ、そうですか？ですけれども、何かこう型にはまりすぎてしまって、そこを目指していくとこう、新しいアイデアをひらめいたとしてもね、なかなかこう、そこで余白が使えない使える余白がないっていうふうにも考えられますよね。うん。
はい。 ああ、なるほど。 あ、はい、まあ、そのくらい緻密な方がもしかしたら正解だったのかなと思うんですけど、なので、今の状態をちょっと簡単に説明しますと、えっとですね、小説の終盤戦にかかってるにもかかわらず、もうなんか、伏線が一切こう回収されてないし
うん。 ねえ、ええええ。うん。 うん、ううん。 ええ。 ええええ。 ああ、なるほど。うんうん、うん。
はい。もうなんか、あの、ラストはハッピーエンドでしようってだけは決めてたんですよ。
あ、うーん、ハッピーエンドにはうん。
でもハッピーエンドはい、それにはかなりのこう、力技が要るなみたいな。
兆しは見えてますか？うん。 ああ、なるほど。これって字数とか大体こう、うん、あの、分量っていうのは決まったものですか？それともそういう制限はないんですか？
いえ。 そういう制限、まるまるこんなくて、まあ、本当にもう趣味で書くようなあの、サイトの投稿なので、小説になろう小説家になろうっていうサイトなんですけれども。
えん。 うん。 あ、へえ、そうですか。うん。
はい。あの、よくあるまあ、あの、ね、投稿サイトですよね。
うん。あ、なるほど。でもね、ご自身も、今こう冒険真っ最中の中にいらっしゃって、こう、うん、どうしよっかなというところなんですね、では。うん。
あ、と言いますか、あのあのさっき言ったように終盤なので、もうなんか、あの、こう面白い山場はもう終わって、こうエンディングに向かっていかなきゃないわけですよ。こう、予定収束みたいな。はい。
ええ。 うん。 ああ、じゃあもううん、うん。うんうん。じゃあもうここは本当にもう、こう最終地点を目指してという感じのところなんですね。う、ん、うーん。
そうなんです。だからこう色んな事件も起こしちゃって、で、主人公同士のエピソードも書いちゃって、で、あとは終わらせるだけって思ってるんですけども、こう
うん。 え、ええ。 うん。うんうん。
「これどうやって終わらせるの？」って私がもう思ってるような感じで、もうアイデアが全く浮かばないんですよね。うーん。
うん。 ああ、なるほど。いつもこういう小説のちょっとしたこうね、あ、展開だとかっていうアイデアはどんな風に、あの、こう、探されていますか？
あの、もう書こうかなと思いついたのも他のラノベを読んで、もう、これなら私の方がうまいよとか、これなら私の方が書ける、みたいな、あの、Kindle Unlimited のは、まあ、いいところでもあり、悪いところでもあるんですけど。なんかこう、適当に書いちゃったものでも出版できるんですよね。
ええ。 うーん。 うーん。うんうん。 あ、うん。でも他の作品うん。ああ、それはね、まあ、確かに気軽にできますもんね、うーん。うん。
ね、ぜろえんで。 で、だから気軽にこっちも読めるんですけど、なんじゃこりゃっていうのが結構あの、あって、そでここれで、お出版できんなら私もできるわみたいな感じで、こう勢いで、はい。始めたんですけれども、やってみて分かった小説家の苦労みたいな感じですね。<laughs>
うん。 あ。うん。 うん。 あ、なるほど。うんうん。うん。うん。 あ、なるほど。まあ、でもね、何かこうほんとに大作、あとはもう最後の部分残すところのみということで。まあ、確かにちょっとこうプレッシャーを感じていらっしゃるというのもわかりますし、最後が肝心かもしれないですけれどもね、うん。うん。
そうですよね。そう、今までこう、ラノベ他のを読んできて、こうなんかやっぱり、最後、エエンディングが良くないと、こう全体の印象が悪くなるんですよね。いいくらこう最初面白くっても
うん。ええ。 ええ。 うん。うーん、あ、うん。
だからこう、や評価的にはこうなんですか。き最初面白かったのに、なんじゃこりゃみたいな感じになるので。
ああ。やっぱりそこは読者が、こう、うん。最後の印象でいいとか悪いとか、物足りないとか色々、うん。言ううんうん。ことに
うーん。 ありますよね。あのテレビのドラマとかもそうじゃないですか。こうなんか最初は出だしやなんかサスペンスで、がおかっかきゃあ結構盛り上がるみたいな感じだったのに、なんか最後のエンディングのあたりで、あのカップルが一つできて終わり。え、これ、おこれでいいの。みたいな、<laughs> な謎全部解けてないけどいいの。みたいな。
うん。 うん。 え。 ええええ、うん。 うん。 そう。 そうですよね、なんか途中で結構楽しんでいた割に、ね、やっぱり最後の印象って大事ですよね、こう、あ余韻というんですかね、良くも悪くも。うん。ね。うーん、ん。
そうですよね、なんかこう、海外ドラマとかでもなんか、「え、これをこれで落ちなの、マジ」みたいなのが結構ある、ので、私はあの、私の、ね、せっかく読んでくれた読者にそういうぎゃっかりする思いは味あわせたくないし、ほんっと、ほんと正直なことを言えば、私があの、完璧なエンディングというかですね、あの、面白いエンディングを、自分が一番ね、最初の読者じゃないですか？だから見たいんですよ。でも
ええ。 うん、あ、ありますね。ん、うーん、ね、ん。 うん。 うん。 うん、ううん。 うん。 あ、ご自身、そうですよね。ご自身をちょく読者として、こうどういう結末を、うんを期待したいか、うん、ね、うそこですよね。うん。
そうですよね、うん。 そう、だからにねんまえのね、こう、自分のメモを見てもハッピーエンドしか書かれてないので、「もう、もうちょっと考えておけよ、私」みたいな感じになってるんですけども。 もんだからどういったアイデアっていてえたらいいのかなと思って、こう他のラノベを読んでもなんかあんまり参考になんないんですよね。
うん。 ああ、なるほどね。うーん。ね、でもうん。 ええ、でもうん。 ね、意外とそれこそ皆さんね、おっしゃったように、こう色んな人が色んなこう軽く書いて、どんどん載せていたりすると、あまり読むことで参考にならないのかなとも思いますし、逆にね、こううん、ね、こうなんとなくそれと比較したものになってしまったり、なんとなくこうね、意識の中、うすっていうのは良くないのかもしれませんよね。うん。
ん、うんうん。 あ、そうですね。 あ、そうなんですよ。 こう、サホックサイトなので他の方の作品も読めるんですけども、もう、なんかどれも自分よりすごい良いものに見えてしまって、でもね、その人のね、アイアイデアはっていうか、まあ、例えばラストシーンだけでもパクったりしたらもうね、盗作じゃないですか。
うん。 ええ。 うん、ね。 うん。 そうですよね。で、やっぱりこう色々読むとね、なんとなくその、うん。盗作してないにせよ、なんとなく雰囲気が似てるわね、みたいなことになる、ちょっと悔しいですよね。うーん。
ね。 ああ、やっぱりそうですよね。うん。なんか文体が似てくるような気がして嫌なんですよね。
うん。 え、ここはどうでしょうね。こう一気に追い込むべきなのか、それとも一旦ちょっと離れてみて、こう、うん。客観視できるほどの時間と距離を置いてみる余裕があるかどうか、うん。
ええ、もうだから今はですね。あの、ま、え、1か月に1回は投稿するっていうふうに決めてるんですけども、あのあの、1章とかあのワンセクションだけ投稿するみたいな形すね。もうなんかもう今まで書いたな昔のを、こうこう、昔の書いたものをこう切り貼り切り貼りしているので、もうなんかそろそろストックが無くなってきてるんですよ。そう。
うん。ええ。 あ、うーん、うんうん。 うん。 ちょっとずつですね。うーん。うん、うん。 うん。 ええ。 あ、なるほど。もう本当にじゃあ、うん。もうもう、あとわずかなんですね。うん。うん。
そう。書かなきゃダメ。あとあとエンディング書か書くだけっていうか、書かなきゃなんないのに、もう手が止まってアイデアが出ない状態なので、もうなんでこんなに私行き当たりばったりなんだろうって。うーん。うんうん。
ええ。 うん。あ。 ああ。ね、でも書いてみてこそ分かるジレンマとかね、こう焦りってやっぱりそこまでは最初からね。こう読めないですよね。うんうん。いや、本当にやっぱりね、なんかこう、いいものにしなきゃっていうお気持ちがあればこそ、ね、中途半端に書けないなってやっぱりこう自分を煽っていらっしゃると思いますし、ね。うん。うん。ねえ、本当あのうんうん。
ああ。分かっていただいてありがとうございます。 うーん、こう せめて伏線だけでも回収したい。<laughs> けど、アイディアが浮かばない。
ね、でもここはね、もし時間が許せば、少し、うん、冷静にね、先ほどおっしゃったように、まさにご自身が最初の読者ですもんね。ん、どういったものがいいんだろうっていうのをちょっとこう客観視できる距離なり時間なりをね、ちょっとこう近道ではないんですけれども、少し取ってみる、なるとね、ふとこう見直した時に、うん、何かこう見えるかもしれないうん。
うーん。 うんうん。 少しちょっと、むん、なんか、かずっと考え過ぎなのかもしれないですね。
あ、ね。たぶん早く仕上げたいとかうんうん、ね、たぶん早く仕上げたい、早く結末にたどり着きたいっていうお気持ちが強いと思いますけれども、ね。でも、そうですよ、ご自身が最初の読者ですもんね。うん。
ちょっと離れてみればいいかも。 うーん、ちょっと煮詰まってるから離れた方がいいかもしれないですね、おっしゃる通り。
ね、ここはうん。 ね。うんうん。ね、でもほんとに読者目線で何を望むか、どういうものに期待をかけるかっていうところを、うん、こうね、考えてみられるにはちょうどいい、うん、こう時間を置かれてもいいんじゃないかな。ふんふん。ね。でもね、素晴らしい作品がここまで来たのですからね。うーん。うん。いやうん。
そうかもですね。 ばらしいかどうかはちょっとあれですが、まあ一応、じゅういね、じゅうにまんじ近く、か書いてるので、なんとか仕上げたいなとは思ってます。はい。
いや、大作ですよ。うん。ね、あの焦らずに、ね、少しずつこう、うん、進めていってくださいね。うん。
ありがとうございます。聞いていただきまして楽になりました。ありがとうございました。
そうですか。いいえ、こちらこそ。